Oye, exactamente por eso, porque yo, como te digo, ya no soy una persona mañanera, me cuesta mucho activarme, o sea, realmente yo me puedo despertar, o sea, el despertador suena, me levanto, hago todo lo que tengo que hacer, pero yo te lo juro que mi cerebro no se, no no conecta, o sea, las primeras horas tú puedes, sí, tú me puedes hablar de cualquier cosa y yo no estoy ahí, o sea, no no no le doy. Entonces, siendo tan difícil y teniendo que concentrarme en la mañana por el trabajo, las cosas que hay que hacer, se me hacía realmente muy complicado, o sea, me daba cuenta que necesitaba las horas de sueño y bien dormidos porque más cansada me levantaba, peor era, poder activarme, poder concentrarme y hacer mis cosas, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que era para mí fundamental tener que hacer algunos cambios, porque imagínate, yo te decía al principio que ha cambiado con los años, ¿no? Yo al principio me dormía con la tele prendida, pero si la tele no estaba prendida, yo no podía dormir, porque necesitaba el el el ruido, la bulla.
Sí. Sí ¡Oh, No! No está en la misma página. <chuckles> Okey, entiendo sí. Claro. Cierto. Ujú. Claro. Sí, totalmente. Ajá. Oh, okey. Okey. Sí.
Me dormía también siempre con el teléfono, eh, en en con sonido, entonces, cada vez que me llegaba una notificación de cualquier cosa o de repente era, qué sé yo, un artista que estaba en vivo en Instagram, o sea, ¿tú crees que a mí me interesa a las 4 de la mañana <chuckles> quién está en vivo? Pero obviamente me sonaba y yo me despertaba, porque tengo esa concepción, como te decía que: "¡Ay! Pasó algo", ¿no? Entonces, dormía supermal porque tenía la tele que me hacía bulla, que me hacía luz y definitivamente, o sea, así no estés viendo, es una luz que se refleja en tu en tu cara, ¿no? Entonces no te hace dormir tranquilo. Por ahí la bulla también sueñas más, me pasaba mucho que soñaba muchísimo más porque, obviamente, tenía algo que me estaba hablando y por ahí me entraba en el cerebro, escuchaba algo y soñaba más, tenía por ahí pesadillas. Entonces eran demasiadas distracciones, demasiadas cosas que, al lugar de apagar mi cerebro para poder tener un un buenas horas de descanso, lo que hacían era activarlo igualmente mientras dormía y luego me levantaba supercansada, exhausta.
Oh, siempre con un sonido. <laughs> Interesante ejemplo. Sí. Claro, sí te te afectaba. Ujú. Claro. Sí, sí, siempre afecta. Sí, totalmente. Ujú. Claro, claro. Ujú. Claro.